طب احكِ لي كده. إزاي بتتعامل مع ضغوط العيلة بخصوص القرارات ب اللي أنت بتاخدها ب يعني قرارات شغل أو دراسة أو حتّى جواز؟
بُصّي أنا حتّة ضغوط العيلة دي، دي أنا مش بافهمها أصلًا. يعني ليه حد يعني يحب ياخد قرارات نيابة نيابةً عنّي؟ في خصوص ب خصوص أي حاجة دراسة، والّا شغل والّا والّا جواز. المفروض د دي حياة أنا اللي هاعيشها وأنا اللي هاختارها. فليه حد يختار لي الحاجات دي؟ ما أنا م أصل أصل أنا أنا كراجل أنا هابقى مسؤول في مرحلةً ما من حياتي. أنا اللي باخد كل القرارات لوحدي، وأنا اللي مسؤول من بيت و آآ مراتي مسؤولة مِنّي وعيالي مسؤولين مِنّي وهاخد قرارات مصيرية، ومش عارف إيه. فليه حد ياخد لي القرارات دي في السن ده يعني؟ فبجد ما بافهمش الحاجة دي وباحب دايمًا اللي هو
امم. امم. امم. امم. امم. .لأ يعني خلّينا ن ن نبتدي من الأوّل خالص. آآ وقت الدراسة يعني الواحد في الأوّل ما بقاش عنده الخبرة الكافية، فهمّ بي بي مش بياخدوا لَك قراراتك، هو بيقول لَك صح كذا، عشان بدافع الخوف يعني عليك، أو ر م مش في الرغبة م م مش رغبة في السيطرة.
امم. آآ بُصّي هاقول لِك، أصل أنا ليّا قصّة في الدراسة كده. اللي هو، آآ، أنا كنت في ثانوية عامةً، طول عمري يعني الى حدٍّ ما شاطر يعني أو كده، فكنت في ثانوية عامةً جيبت مجموع كويّس، بس وكنت متّفق مع أهلي إن أنا أنا كنت علم الرياضة، واللي هو كنت متّفق مع أهلي إن أنا لو جبت 100% في الثانوية العامةً، أنا مش داخل هندسة.
امم. آه، أكيد. ،تما امم <tsk> أ ب بس ع ع لعدم حبك فيها والّا عشان أنتَ مش عايز آآ، إن هم تعمل اللي هو عاي إن هم آآ ك كنوع من التمرُّد يعني؟
قالوا لي ماشي تمام ومش عارف إيه. لا لا لأ، مش نوع من التمرُّد خالص لأ، هو أنا كنت شايف إن أنا كنت عايز أخد طريق تاني في الشغل كده آآ، كان تفكيري مختلف أو مجنون مش عارف، بس أنا كنت باحب كان نفسي أشتغل على النت، اللي هو العمل الحُر وأبقى freelancer ومش عارف إيه وكده، واللي هو فكرة أصلًا إن حد يقعد في البيت، أو يقعد من أي مكان هو عايز يقعد منه من البيت، من الشارع، مش عارف إيه ويجيب فلوس من القعدة قدام ال الlaptop دي لأن أنا كان بالنسبة لي القعدة قدام الlaptop دي لِعب بس أو القعدة قدام الكمبيوتر أنا بالعب وباضيَّع وقتي.
امم. امم. آه. امم. امم. آه، اكتشفت إيه بعد كده بقى اكتشفت إيه احكي لي؟ <chuckles>
ما هو بقى كنت نفسي الفكرة إن أنا أب أحوّل القعدة دي لشغل.
<chuckles> امم.
فقعدت أحاول، أحاول، أحاول، أحاول لحد ما في الوقت بتاع ثانوية عامة ده، نتيجة الثانوية العامة دي بتحصل، كان ربنا وفقني وجبت أول شغل ليّا بقى وابتديت وابتدت الدنيا تمشي معايا، وأتكلّم مع عُملا ومش عارف إيه وكده، وأنا جاي باقول لِك من قبلها أصلًا أنا شايف إن هندسة دي هتاخد وقت مني كبير أوي، وفي الآخر على الفاضي، اللي هو أنا بادوَّر بس على لقب باشمهندس
امم. امم. تمام. آه. إمم. طب، درست إيه، يعني دخ دخلت درست إيه؟
أنا دخلت هندسة، دخلت هندسة بسبب ضغط أهلي واللي هو ما ينفعش تعمل كده
<laughs> آه، إمم.
و آآ، سيبتها بعد كده. ما قدرتش أكمل.
آه، يع آه، دخلت أول سنين يعني من الدراسة وبعد كده إمم.
أو دخلت أول تيرم، واللي هو كنت أت أنا كنت already بقى ابتديت اشتغل، وابتديت اللي هو بقى إيه، أ أصرف على نفسي بشكل كامل. أنا دفعت مصاريف الكلية، دفعت مصاريف الكتب، آآ خلاص بطلّت أخُد مصروف، مش عارف إيه، كل الكلام ده. شغلي
طب، ما فكرتش إن لمّا اخلّص ال السنين بتاعة الدراسة دي، هابقى في م في مكانة تانية، هاقدر أجيب فلوس بشكل ب آخر، أو هيبقى ليّا مستقبل تاني؟ ما فكرتش في فيها من الناحية دي؟ يعني فكرت بس في المكسب السريع، إن أنا آه، ده أنا عايز اشتغل دلوقتي freelance علشان أصرف، أو بقى أجيب فلوس من قعدتي من علي اللاب. <tsk> ما فكرتش فيها من من من المنظور الآخر ده، اللي هو منظور والدك أو والدتك؟
إمم. هو أنا كنت هو أنا كنت already بافكر فيها من المنظور الآخر ده. أنا كنت شايف ساعتها إن أنا هاقعد مثلًا 5 سنين، لو هاخدهم في 5 سنين يعني، رغم إن أنا ولا حد من صحابي ساعتها خدهم في 5 سنين، هاخد 5 سنين هندسة، مش عارف أعمل أي حاجة غير إن أنا آآ بادرس، أو مثلًا باشتغل شغل جانبى على جنب بسيط أوي، وكده كده هاضحي بالشغل بتاعي، لأن أنا مش هاعرف أعمله. وبعد ما اتخرج، بعد ما اتخرج بقى، ابتدى ابدأ حياتي من أول وجديد، أخُد المرتبات اللي هي بقى اللي موجودة في مصر، اللي هي آآ يعني كانت ساعتها كان مرتبات المهندسين كام 2000، 3، دلوقتي هنقول 6، 7، 10. فأنا وكمان أنا حالتي، حالتي أنا يعني، هاكون نفسي من أول وجديد، يعني أنا هاكون نفسي. هابتدي بقى أشوف بقى إيه، شقة ومش عارف إيه والكلام ده كله، بعد ما اخلص الكلية، وبعد ما ابتدي أوصل ألاقي شغلانة معينة، يا إما أسافر يطلع عيني أتغرب، آآ عشان اللي هو إيه، آآ أعمل الحاجة دي. فأنا كنت شايف لأ، طب ما أبدأ من المرحلة اللي أنا فيها دي، واشتغل على نفسي من أول سنة مثلًا، وأنا عندي 21 سنة والّا 20 سنة، وابتدي أسعى للموضوع ده، عشان لمّا أتخرج، لمّا أوصل لمرحلة التخرج، أكون عملت كل الحاجات دي أصلًا already واكون اكتسبت خبرة مثلًا في حياتي. وأنا كنت شايفها أصلًا من المنظور ده.
إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. طب ما بعد بعد ما ع عدى الوقت، آآ، آآ و وخ وخدت القرار اللي أنت خدته آمم و أو تمردت على القرار اللي أنتَ كنت أهلك كانوا بيقولوا لك آه ده القرار السليم ماح ما ندمتش ما حسيتش إن هو لأ، يا ريتني كنت عملت كذا آآ، هم كانوا وجهة نظرهم صح؟
امم. بالعكس لأ، بالعكس أنا عملت كل الحاجات اللي أنا قلت لكِ عليها دي، يعني أنا جيبت شقة لنفسي، جيبت مش عارف
يعني أنتَ أصلًا ما كنتش شايف نفسك في الموضو في ال في ال في الكليِّة دي أو في المجال ده، من البداية؟ ف
لا لا لأ، بالعكس لأ، أنا كنت كاره لقب مهندس ده كنت كاره الكليِّة و كنت كاره لقب مهندس، وكل يوم كنت باروح فيه الكليِّة ده، ما كنتش بابقى طايق نفسي.
آه يعني ك آه. <laughs> طب يعني آمم، آمم <tsk> حسيت إنك خدت القرار السليم، أو أنتَ شايف آآ نفسك ه هاعرف أأدي في المجال اللي أنا اخترته ده، آآ، بعيدًا عن الهندسة فآه أنا هأدي فيه وه وهانجز فيه؟
بالضبط كده يعن رغم إن أنا اله الدنيا ما كانتش وردي معايا، اللي هو لأ، أنا خدت وقعت كتير أوي، و و د خدت قرارات فوق القرار المجنون ده، خذت قرارات تانية مثلًا استثمرت في حاجات غريبة، ضيَّعت فلوسي بقيت إنسان مسرف، لإن أنا كنت معايا فلوس مثلًا في سن صغير، فباصرف فلوسي على الفاضي والمليان ومش عارف إيه، فخدت قرارات غلط كتير بس أنا شايف إن دي خبرة أنا اكتسبتها من سن صغير، ووقعات أنا وقعتها، وقمت تاني ب بفضل ربنا طبعًا مش بفضلي يعني بتوفيق ربنا وهو ال يعني هو مشيت بستر ربنا كده. ولكن دي خبرة أنا شايف إن أنا خدتها في سن صغير جدًا فهي أفادتني. ف آآ استفدت جدًا جدًا من القرار ده وشايف بعد كده أصلًا يعني الحاجة اللي أنا كنت عايز أعملها على بعد ما أنا ما اتخرج من الكلية إن أنا ما كنش لسه بابدأ حياتي من الصفر لأ، أنا أنا عملت الحاجات اللي أنا كنت عايز أعملها دي، ولو رجع بيَّ الزمن طبعًا اللي هو لأ، آخد نفس القرار تاني وكده.
امم. أكيد. اه. امم. امم. امم. امم. امم. امم. طب أنت آآ، هم كان رد فعلهم إيه؟ يعني رد فعل الأهل على، امم، إن هو أنت لأ، هم شايفينه إن ده تمرد، <tsk> أنت مش فاهم، مش عارف مصلحتك. أنت لسّه صغيّر ما عندكش خبرة، زعلوا مَقى مثلًا آمم، اتضايقوا منّك شويّة، آآ ارتضوا مثلًا أو اقتنعوا، كان إيه رد فعلهم؟
هو طبعًا أنا كنت عمّال أدّن طول الترم، إن أنا عايز أسيب الكلية وهم لأ، ومش لأ، ومش هتسيبها و والموضوع ياخد ب وأنا أصلًا ما كنتش متعوّد على كده، يعني أنا الضغوط بتاعة العيلة دي وال اللي هم يتدخلوا في في قرارات حياتي، ما كان أو مثلًا أنا ما أخدتش بالي منها لأن أنا لمّا كَبرت بقيت قرارات مصيرية، لكن طول ما أنا صغيّر لأ، كانت في قرارات هم مربيني إن أنا إيه؟ ساب سايبين لي المساحة مش ضاغطين عليَّ أوي يعني، اعمل مثلًا كذا كذا.
امم. امم. امم. امم. يعني هم أصلًا رَبوك من البداية إنّك تعرف تاخد قرارك بنفسك، أنت عارف الصح وما ع يعني عرفوك الصح من الغلط، وأنت ب تحدد إيه اللي يناسبك.
بالضبط كده، هو ده الله ينور عليكِ، اللي هم هم سي يعني أنا اتربيت على طريق سايبين لي الصح والغلط، واختار أنتَ، وأنا الحمد لله يعنى كنت ف في أغلب الأوقات باختار الصح، بسبب تربيتهم ف آآ فهو لمّا لقيت بقى إن في قرارات كتير بتتاخد، آآ، ي دراسة، شغل، جواز، مش عارف إيه. حسيت إن ده موضوع غريب وشُفت إن ده آآ، آمم، أنا مش متعوّد على كده ومش متقبل ال التدخل ال الشديد ده في حياتي
امم. امم. امم. امم. امم. امم، أنا حسّيت إن أنا كبير كفاية، إن أنا أو واعي و و قادر إن أنا أتحمل، آمم، مسؤوليّة قراري، ف فسيبوني أعمل اللي أنا عايزه.
بالضب وسبوني أغلط، سبوني أغلط. أنا باحب الجملة دي، اللي هو ما فيهاش حاجة. أنا لما أبقى أنا عندي عندي اق حاجة كده، اللي هو الغ أي غلط مش آخر الدنيا، آآ يعني إيه عادي، لازم. وعشان أنا بعد كده هاعيش لوحدي، هابقى لوحدي، فلمّا أغلط دلوقتي وأفهم وأقف لوحدي، لما يكون في ناس مسؤولين مني، أعرف أحل المشاكل اللي هتقابلني. ما معلش يعني، لو أهلي دلوقتي بيساعدوني
إمم. إمم. أكيد، آه. إمم. إمم. أكيد، هو دي اللي بت آه، هي دي اللي بت بتكون الخبرة وال و ويعني بتفتح الدماغ، تبقى عندك وعي أكتر، آآ إنك تغلط، وإنك ت تعرف تصلح غلطك ده. في فيش موقف بقى، ما فيش موقف حسيت إن إن رأي الأهل أو العيلة كان هو الصح في الآخر؟ يعني عملت حاجة وقُلت لأ، <tsk> هم كان فعلًا عندهم نظرة، عندهم آآ يعني خبرة في المجا في ال في الموضوع ده تحديدًا، وكان يا ريتني ما سمعت كلامهم؟
م مضبوط. بصراحة، لو هاكلمِك بصراحة بصراحة يعني، لأ. لأ، كل القرارات اللي أنا باخدها، باحس إن هي دى القرارات المضبوطة.
بصراحة، آه، بصراحة. <laughs> أنا قراراتي من دماغي. <laughs> إمم.
<laughs> والله العظيم، حتى لو كنت باغلط، يعني أنا باحب إن أنا أغلط، تمام، يعني أنا هو هو أنا مثلًا جيت عليّا فترة في حياتي إن أنا مثلًا صرفت الفلوس اللي أنا حوشتها كلها. قعدت سنة ما اشتغلش مثلًا، بسبب إن أنا مش جاي معايّا إن أنا أشتغل، وقاعد مُكتئب، وعمال أصرف الفلوس دي. بس.
طب ما حلو بس ي إمم. إمم. آه. امم، طب، مين كان بيساعدك في الفترة دي؟ مين كان بي مش بيساعدك ماديًا، بيساعدك نفسيًا، إنك تتجاوز ال ال المرحلة دي من حياتك؟
آآ بصي هو أنا برضه شخصيتي شخصية غريبة كده أنا ما باحبش أحكي لما أكون متضايق، أو اللي هو كده ف فأنا باتضايق مع نفسِي وكده، فاللي هو مثلًا كانت الفترة دي كانت فترة صعبة عليَّ كنت بانزِل كده لوحدي أتمشى بالليل في الشارع وما حدش بيكلمني.
آه امم. يعني ما كانش في حد مثلًا، آآ، مدِّي له فرصة حتى، وبنسبة بسيطة إن هو حتى يعرَف مشاكلك مش هيحِل معاك، هيعرَف بس إن هو ي يشيل معاك؟
بصراحة يعني آآ لأ، بس أنا في الآخر يعني في الآخر لما عرفت نفسي بعد كده بالجأ لوالدتي طبعًا، بعد بقى ما أكون مثلًا إيه قعدت شهور. آآ يعني أنا كنت مثلًا في أيام بتعديِّ عليَّ أنا ما بافتحش بُقي ما باتكلمش مع حد. حرفيًا الكلام اللي بيتقال كده ده بيتعد على ال على الصوابع يعني الكلمتين اللي باقُولهم في اليوم مثلًا. آآ لإن اليوم كان متشقلب باصحى وقت ما الناس نايمة، و وبانام وقت ما الناس صاحية ومش عارف إيه وكده. فبس طبعًا يعني كانت كل مرّة خلاص لما بتتقفل في وشي أروح أتكلم مع والدتي وكده، ومش عارف ده كذا كذا كذا.
امم. امم. امم. امم. امم. كنت بتحِس إن هي بتشارِكك بتشاركك قرار أنتَ بتقعد تشرح لها أنا أنا عملت كذا عشان كذا، فهي بتتفهَّم ده وبتتقبلك، والّا مجرد بس فضفضة وكده؟
لا لأ، بالعكس، بالعكس يعني لو في الحاجة دي بالاقيها تقول لي على حل بسيط جدًا، أنا مش عارف أنا ما كنتش شايفه إزاي، وأبتدي أطبّقه وألاقي إن هو ده الحل السحري اللي هيطلعني من الموقف اللي أنا فيه ده.
امم. امم. طب أنتَ شايف إن إن العيلة لازم تفهم كُل تفاصيل ق يعني كل تفاصيل قراراتَك، يعني أنا أنا خدت قرار، لازم أوضَّح لهم أنا خدت القرار ده عشان كذا وكذا وكذا، أنا آمم أنا شايفُه بال يعني لازم توضَّح والّا عادي آخد القرار وأنا براحتي؟ آآ مش مش لازم امم
لأ، طبعًا آخُد القرار وأنا براحتي، لأ طبعًا آخد القرار أنا براحتي. أنا أصلًا شخص اللي هو كده يعني، همّ بيزعلوا منّي إن أنا ما باشاركش حد ومش بادخّل حد في حياتي الشخصية. حتى مثلًا لمّا خطبْت أو كده، آآ، ف بيتضايقوا منّي ان
امم. امم. امم. كنت لسه عايزة أقول لَك، على الصَعيد الآخر بقى، على الصَعيد الآخر لما قرار آخر بقى اللي هو بقى لحياتَك، لحياتَك اللي هي خلاص أنا هاعيشها، آآ <tsk> آمم، بمعنى أصح زي ما بيقولوا، لبسْت فيها، مش هي مجرد بقى أنا شغل وهاغيّره، أو career وها هاعمل shift career وه لأ، ده أنا حياتي، وأنا شايف إن الإنسان ده هو المناسب إن يكون شريك حياة.
<chuckles> امم. امم. ماشي. امم.
آآ، آمم، آمم خدوا معاك القرار أو شاركتهم في إنك امم الإنسان ده كويس، لأ، مش مش كذا، كانت ماشية ازاي؟
والله، يعني هو كان قرار مفاجئ جدًا بالنسبة لهم، اللي هو إيه يعني، فجأة كده أنا قعّدتهم همّ الاتنين، والدي ووالدتي، أنا عايز أخطب. من غير أي مقدمات من غير أي حاجة ومش عارف إيه، كانت صدمة كبيرة اللي هو "إيه يا ابني، أنتَ لسه صغير." مش عارف إيه، يعني كانت من والدتي أكتر، وك لقيتها رافضة الموضوع بشدة، أو اتفاجئِت مثلًا أو اتاخدت
امم. امم. امم. ك كان عندَك كام سنة؟
كان عندي حوالي 24 سنة تقريبًا.
امم امم.
فآآ آه هي 24، 24، 25 كده. فأ و فهي ما كانتش متقدم لها أصلًا، اللي هي ما كانتش امم أ حسّيت إن والدتي كده بصراحة، بصراحة حسّت إن أنا هتاخد منها ومش عارف لأن أنا عند والدتي فرخة بِكشك ف فآآ
إمم. <tsk> ،آه أيوه آه. فحَس إن هي عايزة تحتفظ بيك حبة شوية كمان نقعد أنت لسه صغير على الكلام ده آه. امم.
آه. وأنا الموضوع ده كنت مستغربه جدًّا؛ اللي هو إزاي يعني؟ وأنا مش ف مش قادر أفهم التفكير ده، ووالدي طبعًا قال لي إيه؟ قال لي اللي هو: "أنت طالما عارف الخطوة اللي أنت داخل عليها دي وحاسبها كويّس، وعارف المسؤوليات اللي أنت داخل عليها، و وفلوس بقى الخطوبة والشبكة والشقّة والتشطيبات ومش عارف إيه، طالما أنت حاسب الحسبة دي كلّها، تمام. أنا باثق فيك و <clicks tongue> وشيل ي ويلّا بينا." أمي بقى كانت رافضة رفض شديد أوي.
امم. امم. امم. <laughs> آه، طب خلّيني أسألك سؤال أخير. نصيحة واحدة لو حد بيمر بضغط من العيلة أو بضغط من قرار وهو مقتنع بقراره يعمل إيه؟
يعني لو هو لو هو مقتنع بقراره، وهو والشخصيّة دي يا من رأيي أنا يعني يدوس فيه يعمله، بس يكون متحمل المسؤوليّة؛ يكون متحمل مسؤوليّة الثواب والعقاب، زي ما هو مثلًا عايز ياخد القرار ده عشان شايف إن في حاجة كويّسة أو مثلًا هيتكافئ لو وصل للحاجة دي، زي ما يكون متحمل العقاب اللي هيحصل له لو ما مشيتش معاه، ويكون شايل مسؤوليته ومتصالح مع نفسه فيه.
امم. امم. تمام. اتبسطت جدًّا بالكلام معاك وب ما يعني ومشاركتك للتجربة بتاع شكرًا
وأنا والله وبإذن الله نكررها تانى كمان. شكرًا.
بإذن الله. العفو.